Alors, pour les gens que je connais, parce qu'après forcément je connais pas tous les gens, heu, du coin, bien sûr, heu, tu en tu l'entends? Mais heu, par exemple, quand je pense à mes potes, je trouve que non. Tu vois, par exemple, mes potes ça va être, heu, Fortnite, ça va être, heu, BO2, ça va être FIFA, tu vois? Ils vont rester sur, heu, sur leur console et quand je vais leur dire: «Heu, tiens les gars, heu, vous venez, heu, petite pêche au canal de l'Ourcq?» Ils vont me dire: «Mais tu es sérieux, c'est quoi ça pêche, heu? Vas-y, heu, viens me faire, heu, arrête de me parler de ça, reviens sur, heu, sur sur FIFA, viens me faire une petite game, là». <chuckles> Tu vois, c'est ça en fait. Donc je les ai un petit peu forcés, hein. Attention, hein, tu sais que j'en ai forcé quelques-uns là, à venir avec moi et au final je t'assure que même maintenant, là j'ai un pote encore, là, qui qui m'harcèle depuis au moins 2-3 jours, il veut absolument refaire une session de pêche parce qu'il a kiffé.
Oui, bien sûr. <chuckles> OK. Ou bien Fortnite c'est <laughs> Ouais. Ah, beh <chuckles> Bah, oui, bien sûr. Bah, c'est des choses, de temps en temps, tu tu te dis: «Non, mais ça va pas me plaire», et cetera. Mais quand tu as pas essayé, et cetera, ça permet aussi de se se ressourcer tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit, heu, auparavant, quoi.
Ah bah, ouais, c'est clair. Tu imagines, tu es là, tu es dans le parce qu'en fait ça, je l'ai vécu aussi pendant le Covid, malheureusement je suis resté beaucoup, heu, tu sais, il y avait des cours en ligne et cetera, donc heu, c'était un peu chiant, tu pouvais pas sortir, tu avais besoin d'autorisation. Et ben, en fait, je pense que ça aussi, ça a accentué mon envie de de de de de d'être libre parce que quand tu es en fo je suis désolé, mais après c'est ma façon de voir les choses, mais quand je sors en forêt, quand je sors au canal, quand je suis, heu, dehors, que je j je suis libre, en fait, j'ai l'impression d'être libre, alors que quand je suis dans ma chambre, j'ai l'impression d'être enfermé. Alors c'est sympa, attention, hein.
Ouais, ouais, ouais. Sortir. N ouais. On est oppressé, heu.
Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Et et tu vois, je dis pas qu'une petite partie de temps en temps, un pet un un petit FIFA, heu, heu, un un petit Fortnite avec les potos, c'est toujours sympa. Je dis pas ça, je d je dis, voilà, de temps en temps. Mais je pense que le fait de de de d'être, heu, tu vois, dans avec la nature, en osmose avec la nature, de partager des anecdotes, tu vois, p tu es pas dans un micro, tu parles à quelqu'un au téléphone, non, non, non, là tu es vraiment tête à tête, si tu as un truc à dire, tu dis les choses et c'est vraiment une ambiance de fou.
Mmh. Hem.